हुँ।
जी।
बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे भी लगता है ना जैसे आपने जो है बात करी है जो है ना वॉलेट में रख देने चाहिए पैसे अपने फ़ोन के। जिससे जो है आपने जैसे बताया कि जब ज़्यादा दिखता है, तो खर्च भी ज़्यादा होते हैं। कहीं न कहीं मैंने भी ये सब चीज़ें अनुभव करी है, मतलब जब महीने की स्टार्टिंग में पैसा ज़्यादा हुआ करता था जो है ना मैं खर्च भी उस हिसाब से करता था। लेकिन महीने के आखिर जाते जाते बिल
बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। फिर वो इंसान सोचता है कि अभी तो है देखी जाएगी। जी। जी।
हाँ। महीने के आख़िर में जाते-जाते जो है ना पैसा बिल्कुल गायब हो जाता था। फिर पता चलता था कि गया कहाँ, तो मैं जब दूसरों से माँगने की मतलब ऐसी नौबत आ जाती थी, और जो है उनका भी उधार चुकाना होता था और, और लोगों भी ना लास्ट महीने के लास्ट में इतना पैसा होता है नहीं कि वो जो है एक-दूसरे को उधार दे सकें। कहीं न कहीं तो शर्म आती है माँगने में, और मुझे लगता है ना इमरजेंसी फंड से जो है ना मानसिक तनाव भी काफ़ी अ, हद तक कम होता है। क्योंकि अगर आप मतलब ज धीरे-धीरे इमरजेंसी फंड जमा करते रहें, तो आप जो है ना निश्चिंत रहते हैं कि, कभी कुछ अनहोनी हो भी गई हाँ, बाद में हम जो है ना, हम पे पड़ा है फंड बाद के लिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। आपका क्या कहना है इस पर?
जी। बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात कही आपने। जी। जी। बिल्कुल, कि कुछ भी हुआ तो देख लेंगे। जी, जी, जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। देखिए आपने ना बहुत सही बात की क्योंकि अ, आपने भी शायद ये चीज़ महसूस की हो कि जैसे ही महीने का आखिर आता है, और मान के चलिए कि मेरे पास कम पैसे बचे हो, तो हम सोचते हैं कि बताओ कभी कुछ हुआ तो क्या करेंगे, कहीं बेइज्जती ना हो अगर कहीं हम देने पड़ और ना हम दे पाएँ तो। बल्कि अगर आप शुरू से यही चीज़ करते हुए चलेंगे ना तो आपको शायद ये कभी महसूस ही नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ना इंसान को एकदम सोच-समझ के लेनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे ज़्यादा स्पेंड कर देंगे, तो लोगों को लगेगा कि भाई, आप बहुत ही अमीर हो क्योंकि भाई सभी, लगभग अ, उसी तरीके की फ़ैमिली से आते हैं कि सबको देखना पड़ता है कि हाँ, भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अंधा तो देखिए किसी के पास भी नहीं है, और बात ऐसी है कि चाहे अंधा हो भी ना, तो आजकल की दुनिया ऐसी है कि आपको कभी अंधा महसूस ही नहीं होगा। आप एक बार बाहर निकल के एक रात में लाख रुपए भी फूँक लीजिए तब भी आपको पता चलेगा कोई 2 लाख रुपए फूँक के गया है। है ना? तो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पैसे कभी आपको एकदम और पैसों की ज़रूरत ना हो। पैसे कभी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये चीज़ हमेशा हमें सोच के चलनी चाहिए। जी।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने और कहीं न कहीं मुझे भी लगता है ना, हमारा जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि जो है ना बाद में हमें किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे लगता है ना, हमें जो है पहले तो जो हमारी सैलरी है, उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए मतलब जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं और जो पैसा बच रहा है उसको हमें जो है ना फ्यूचर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए रख देना चाहिए। और मतलब हमें जो है ना अगर हम पे उससे फिर फ्यूचर की ज़रूरतें पूरा करने का पैसा है, तो जो है उससे हम अपनी चाहतें पूरी कर सकते हैं। अ, कहीं न कहीं जो है ना मुझे आपसे बात करके काफ़ी कुछ जो है ना सीखने को मिला और आपने बताया जैसे जो अपना इमरजेंसी फंड बनाना क्यों ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी। जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी आशा करता हूँ आपसे फिर से मेरी मुलाकात हो और हम बेहतर जीवन में अच्छा कर रहे हो, तो आपका दिन बहुत ही मंगलमय रहे, शुभ रात्रि। आगे कोशिश करेंगे, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।
जी। जी। या कि शुभरात्रि।